Nossa é delicioso, não sei da onde vem. Aí o que acontece? Eu pego aquele polvo, eu quando chega, né, eu cozinho na panela de pressão, antes você lava muito bem, né, na panela de pressão geralmente eu coloco ali uma folhinha de louro, pouquinho de sal, aí você deixa cozinhar, aí depois que ele está cozido, o que que eu faço? Como eu sou uma pessoa só, eu não vou comer o polvo inteiro. Então, eu pego a parte que eu vou usar, e já congelo o resto, né, porque dá para fazer outras refeições, outros dias..
Uhum. <laughs> Uhum. Uhum. Jóia. Uhum. Uhum. Uhum. Mas você chega em um ponto de cozimento dele todo ou você tira antes para poder congelar?
Polvo tem que ter muito cuidado não pode cozer muito tá, até porque senão ele fica borrachudo, então se você puder tirar um pouquinho antes é melhor, e ou no ponto aí depende, né, do seu timing ali do seu tempo, mas nunca deixa passar porque se deixar passar perde o polvo, parece clara de ovo cozida, então perde até o sabor.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Jóia. Ok. Meu Deus do céu, hum, imagina só, olha que problema, uma coisa linda daquela deliciosa com o ponto errado.
Nossa muito bom. Aí olha como eu gosto do polvo, mas também é uma receita muito daqui, né, é o polvo alagareiro, Você pega ali alguns tentáculos do do polvo e eu coloco em uma travessa, aí eu coloco um pouquinho de espinafre, aí eu coloco a batatinha, você dá uma cozida nela e dá um soquinho nela que ela fica ao murro, Aí rega aquilo.
Me conta. <laughs> Hum como é? Hã. Hum. Hum. Hum, cer Hum então sem descascar, né, a batatinha ainda com a com a casca.
Com a casca, eu gosto, tá mas quem não gosta pode usar outra, aí eu rego aquilo com azeite e pega alho, você dá uma esmagada no dente, bastante alho, uns 2, 3 dentes de alho, coloca em cima e coloca isso no forno. Aí isso fica maravilhoso.
Jovem. Hã sim, sim é muito boa sim. Certo. Hum. Certo. Uhum. Hum. Meu Deus, ai que ai que vontade, gente do céu falar de comida é isso, né, ainda mais comida boa assim, menina deve ficar incrível mesmo, viu. E aí você aprendeu esse prato, eh, quando você imigrou para Portugal ou você que criou ele?
Uhum.